Mhm, mhm. Ja, gut, das, äh, ist dann vielleicht so 'n bisschen, äh, w w da deine Gewöhnung. Äh, da ist jetzt die Frage, wie du eigentlich so 'n Zustand erreichen kannst, indem du etwas etwas loslässt und ja.
Ja, genau, das ist das, was mir mir mehr fehlt, ja, ja.
So so 'n so 'ne ja, i Art von gedanklicher Leere irgendwie vielleicht erzeugst und jetzt nicht sofort, äh, dich so unter Druck setzt und diese diese Tagesaufgaben schon so aufploppen. Mhm.
Mhm. Ja. Ja, ja. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin, <chuckles> diese gedankliche Leere? Das ist das, wonach ich mich tatsächlich sehne, ja.
Ja. Ja, genau. Also vielleicht kannst du's vielleicht auch mit so 'n bisschen, äh, ja, Entspannungsmusik dabei versuchen oder einfach mal gucken, äh, w wenn du das Yoga vielleicht so sportlich siehst, ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Also, da würde ich vielleicht mit mit so Entspannungsübungen, ähm, Pilates und so weiter, probier da ruhig mal so 'n bisschen aus, äh, bis du irgendwas hast, was dich so in dieses in so 'ne Art von Trance, äh, versetzt. Also, da kannst du bei YouTube mal gucken, ob's da so Kanäle gibt, ähm, ob das äh, ob dir das vielleicht irgendwie so weiterhilft, dann noch vielleicht mit 'ner menschlichen Stimme dazu oder ohne. Ähm, probier da ruhig mal in Ruhe was aus. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, grad mit 'ne ja, ja. Ja, was du jetzt grad sagst mit 'ner Stimme dazu, das ist vielleicht gar nicht so blöd, weil ne, also diese Routine, die ich morgens mache, die war auch tatsächlich hatte ich die mal auf YouTube gefunden, aber dann irgendwann kannte ich die natürlich in und auswendig, sind ja nur 5 Minuten, dann habe ich das nicht mehr dazu angeschaltet. Aber, was, glaube ich, echt gar nicht so doof ist, ist, wenn ich dann mir doch was aussuchen mit Stimme, selbst wenn's diese Routine wieder ist, weil das lenkt mich so 'n bisschen ab, ne? Dann dann dann konzentriere ich mich auf die Stimme, dann bin ich nicht so in den Gedanken verloren. Das ist vielleicht 'ne ganz gute Idee.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, mhm, ja, das kann ganz gut helfen dabei. Mhm, dann schau das dir ruhig mal in Ruhe an, ja.
Mhm. Ja. Du, das mache ich mal auf jeden Fall. Ich gucke mal nach irgendwie schnellen Morgenroutinen, die trotzdem entspannend sind, schaue ich mal auf YouTube, was ich da finde. Du, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und ähm, und für die Tipps auch, ja?
Mhm. Ja, äh, ja. Mhm. Alles klar. Sehr gerne. Okay, dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei.
Ganz lieben Dank, tschüss.